Ah, ma va?
Che pe sì, ma era bellissimo. Guarda, si vedeva anche dal con un con la maschera e le pinne. Si vedeva, sì, però eh, non lo so quant'era perché io non c'ho neanche provato a andare giù perché ero una bambina. Però mi aveva colpito tantissimo 'sta cose e ho sempre pensato: "Magari un giorno"
A che profondità c'era? Ah, qui non era tanto profondità. No, vabbè, ma da bambina, voglio dire. Chi ma non lo s o no sapevo neanche, sai, la Madonna sommersa.
Eh. Ho pensato: "Magari un giorno mag vado poi vado giù, eh, chi lo sa." Non lo so, ecco, io il parapendio no. <laughs>
Eh, sì, può essere. Ma non mi dici: "Magari un giorno vado giù," mi spaventi un attimo <chuckles> mi viene un attimo di di timore.
Eh tesoro, ma tutti quanti andremo giù un giorno, <chuckles> o andiamo su.
Sì, ma non dirmelo così, cioè però, voglio di sott'acqua. No, preferisco andare giù dal cielo. Io preferisco andare giù dal cielo, pe parapendio è un'esperienza mitica, dai, andiamo su, poi andiamo giù. Eh. Io vado giù col parapendio.
Anzi, dai, andiamo su, dai. Allora andiamo su andiamo su col parapendio. Ah. Ecco, io non non ho coraggio. No, eh non ho coraggio di andare col parapendio, non non mi viene, non lo so.
Io non ho coraggio di andare sott'acqua, o dove non to non tocco, c'è lo strapiombo. Ma perché soffri di vertigini, mi avevi detto?
Sì, sì, ma no ma non è solo quello, è che non ho il non ho controllo, cioè. <tsk>
Eh vabbè, ma è normale allora. No, ma c'è il controllo. Cioè, io ti dico, io ho fatto solo 1 volo
Eh, c'è il controllo se c'è l'istruttore.

Ti però ehm, e vabbè, fai un volo in tandem che c'è l'istruttore, però è bella come esperienza, eh. Sei su, ma lui già subito ti dice
Eh, appunto. No, mi sento male. Pensa che io mi sento male anche quando tu sei mai andata a Gardaland, le montagne russe, quella robe lì? <chuckles> O comunque quei pos quelle giostre dove si va in alto.
Eh. No, le montagne russe eh no, non resiste lo stomaco, eh. No, e lì è lo stomaco che non ce la può fa soffro di mal di mar ma se soffro di mal di mare, no. Eh, ma lì sei sparata giù, cioè verame no, lo stomaco no, non si riprende più. Non mangio più, per tipo 1 mese mi farebbe anche bene, però, cioè voglio dire, in questo modo rozzo, no vabbè <chuckles> non ce la posso eh, non devo mangiar più perché sto male, no, da
Eh, ma a me non è non è capito? Eh, sei sparato giù, sì. <laughs> <laughs> In questo modo rozzo. No, ma no, vabbè, per carità, però, ehm, cioè, più o meno è così.
Cioè, ma tu l'hai fa l'hai fatta questa cosa? Sei stata bene?
Ma sì, ma con gli occhi chiusi, cioè che l'esperienza è
Ma non è l'occhio chiuso, è il vuoto allo stomaco che io immagino. Cioè, mamma mia, no, quel vuoto allo stomaco i eh sì
Ah sì, vuoto allo stoma ma mentre c'hai il vuoto allo stomaco pensa che non riesci neanche a urlare, non riesci. "Ah". provi a urlare, non esce fuori. <chuckles> Però non è che uno può fare una roba che poi tiene gli occhi chiusi.
Eh no, eh no, e lì no, no lo stomaco non sta bene, no, non ce la posso fare. Ma tu fai una cosa così, che voglio dire, a me farebbe ae un'impressione fortissima perché il mio stomaco, poverino, cioè morirebbe. Il parapendio scende adagio, lento, e poi l'istruttore cioè 7 minuti so' stati, io lo vorrò rifare comunque, questa cosa qua. No, no, adesso quando fa più caldo lo voglio rifa eh grazie, se l'altitudine è quella, cioè mi devi fare far più giri, ma non mi devi tenere su, però dai. Cioè ma poi lui ti diceva già: "Prova a tirare la corda a destra, giri a destra, la corda sinistra" bello.
<chuckles> Ah, vabbè. <chuckles> E rifallo, alme almeno di 10. <chuckles> Eh, eh, hai ragione. Mh-mh.

Un'esperienza. Sì, sì, vabbè, c'era anche lui, no magari
E funzionava? <chuckles> Scusa se chiedo, visto che sei qua con noi penso che sì, che abbia funzionato. <laughs>
<laughs> Però c'era anche lui, quindi penso che abbia aggiustato anche un po' il tiro. Spero, immagino. Eh, sì. Eh, vabbè, servirà a qualcosa quest'uomo pagato, cioè voglio dire, <chuckles> l'ho pagato proprio per nulla.
Uh. Ah, dici? Che lui ti ah, dici che non era opera tua? <chuckles> Beh, però mhmm, ma te lo dovrebbe anche dire però uno, cioè dice: "Guarda, ho fatto io in realtà, non sei stata tu," cioè
Ome No, vabbè, magari giro un pochettino, non è che faccio le evoluzioni, e tutte queste cose qua. Che bello, poi quando ti diceva, ma è già passato tempo eh, quindi er anche un po' più in forma di adesso. E mi diceva: "Quando atterriamo tu corri." Io giù col sedere, "bang!" <laughs> Tutti avvinghiati dentro il parapendio, col sedere per terra, "boing, boing". Andata giù, andata. Ma non ti piacerebbe? No, ma è bello, io me lo voglio rifare.
Ah, è un po' come dici fare scuola guida. Eh. Eh. <chuckles> Corri. <chuckles> Dove corro? <chuckles> Corro al pronto soccorso a curarmi la frattura. <chuckles> No, no, no, mi s no, no, no, ci son tante altre cose nel mondo da fare, ma, mhmm, no guarda, io io vorre <laughs> no, però veramente l'imme l'immersione, giust guarda, per per i pesci, per la natura, per vedere com'è il mondo som per il s sai per cosa anche? Il silenzio, il silenzio, questa cosa qua che vedi le bolle.
<chuckles> Assolutamente sì, su questo hai ragione. Eh, ho capito, grazie, ma i i pesci continuano a vivere, io non lo so, eh. Altezza sì, quella sarebbe una cosa bellissima. Ah, ma anche se stai in cielo, eh, a parte che ti parla l'istruttore, se non ci fosse lui. Ma io c volevo farci il corso, e lì ti mettevano sul campetto, va in pendenza, con in spalla questo coso qua che insomma non è che pesa proprio 2 chili, e e dovevi farti le corsettine, poi spiccavi il tuo voletto. E lì c'era una signora di 60 anni, signo o non so se era lì in quel momento, mi ha detto: "C'è una signora di 60 anni che lo fa". Io non ho ancora 60 anni.
Eh. Eh, appunto, che già quello non sta zitto. Eh. Mh. Mh. Eh, no, infatti. Ah, ma ce Eh. Ma te ma perché te l'ha detto? Cioè, in in che senso? <chuckles> Beh, non è che ti ha fatto un complimento, non so come dire.
Ma per dire che lo possono far tutti. No, ma allora guarda, avevo poco più di 40 anni, cioè voglio dire, pe per dirmi: "Lo fanno tutti." Solo che, ehm, dovevo andar là 8 settimane, ehm, eccetera, per fare il corso, poi non l'ho fatto, però mi è dispiaciuto. Intanto me ne imme sì, tanto, tanto, guarda
Ah, ah beh eri eri più giovane. Ah, vabbè. Uh, mamma mia, lunghissimo. T'è dispiaciuto. E ma poi come quand'è che volavi, scusami? Beh, poi in realtà potevi andare in altri posti dopo.
No, ma lì tu, ehm, prendevi il brevetto e poi sì, non so, o ti compravi il parapendio, non so cosa costa il parapendio, o te l'affittavano, e tu: "Vai!" Giù da sola, andare giù da sola già non lo so, eh. È un'esperienzina un po' diver un po' diversa
È come una patente, eh, esatto. O forse si affitta anche, non lo so. Mh. Eh, appunto.

No, questo qua sì, io so che è vivo.
Ecc pun <chuckles> Okay, questo è già tanto.
E allora mi diceva che una volta Eh, perché poi bisogna anche ritornare in superficie un po' alla volta, non bisogna tornare di botto, per la decompressione Bravissima, esatto. E e a lui gli era venuto un embolo piccolino
Ecco, quello è importante. Sì, per come si dice, se no tip ehm, rischi le embolie, queste cose. Vedi, che ormai p Mamma mia, perché è tornato troppo in fretta?
e quindi Eh, m probabilmente sì, era adolescente, ro ri rimbambito, e evidentemente voleva fare il fenomeno. <chuckles> Ma, poi era con suo padre, tra l'altro, quindi voglio dire.
Mh. Eh, eh, sì. Conosco il tipo, conosco il tipo. Però suo padre doveva tenerselo un po', cioè
Eh, non lo so, vabbè comunque non gli è successo niente, nel senso che era un piccolo embolo. Ma sai che non lo so come come funzionano 'ste robe, perché se è troppo grave se è troppo grave ti mettono tipo in una camera iperbarica e ti fanno e stai lì dentro finché appunto non <laughs> a non farlo. <laughs>
Do uhm, cioè a v ai polmoni, comunque, gli è venuto un embolo al polmon Via, il cervello era andato, eh, cioè, voglio dir Mh. No guarda, mi hai convinta, domani vado. Dall'embolo in poi Tra l'altro cosa sarà mai? Già c'ho la dieta che non mangio, mi becco anche l'embolo, va bene
Eh vabbè. Ma basta che uno va ehm, ma perché si vede che erano andati troppo sotto. Forse se uno invece va a 5 metri, 6 metri questo problema Eh, e non lo so quanti era andato.
A quanti metri di sgra no, ma questo ma ha fotografato i coralli, non eran 5 metri, eh. Cioè, voglio dire, vai sotto tanto coi coralli, eh. Eh. Cioè, i coralli.
Eh, appunto. Eh, però questo qui per es du Eh, e non so, era secondo me erano andati troppo sotto oppure tor era tornata troppo in fretta. Vabbè, comunque vivo e vegeto dai, e ha continuato a farlo, quindi insomma
Non Mh. Mh. Mh. Mh. Ma poi so che fanno i corsi in piscina prima per hanno il corso. Vabbè ma a me interessa niente in realtà, cioè voglio dì non ho fatto se non l'ho fatto fino adesso nella mia vita. Più mi sono interessata più mi sono interessata, più mi so' spaventata. Ah,
Eh, ma sono incidenti che possono capita anche, sì. Sì. <chuckles> E allora no que però ti sei interessata, eh, però ti sei interessata. Eh, vabbè. Sì, in effetti è vero, non ci avevo pensato che fanno il corso in piscina, ma è u un filino diverso credo.
E faccio poi molto bene. Eh sì, mhmm No perché, ehm, non mi sembra il caso che t uno gli metti su una bombola e lo butti giù nel mare, cioè
Mhmm, no, però se te proprio non non sai nuotare, non ti f non ti piace neanche andare in apnea, non ti piace andare sott'acqua proprio. <laughs> Ma come mai? Ma neanche da bambina? Avrai provato a andare sott'acqua, starci 2 secondi, no, e vedere sotto? Ah, okay. Niente, allora il mondo dei mari
Tipo pericolos Mai provato in vita mia. No, ma per vede non so s cioè, <chuckles> voglio dire. Ma no. No, io odio proprio, no, assolutamente. Però, quello che c'è sotto è bello. L' unica cosa che mi dispiace quello che vedi poi è bello. Questo c'aveva la macchina dei tempi che faceva le foto subacquee, quindi era bellissimo so
Mh-mh. Bello. Eh, ma bello sì!
Trovavi di tutto, eh.

Ma sì, ma che bello. No, ma
I pesci Uhm, io mi ricordo i coralli, quindi i coralli sono Che brutte che so le mure, eh, insomma, che mostri orripilanti. Mi trovo una murena, caccio un urlo muto.
Il il polipi, le murene. <laughs> Ma sai che è il pe il pesce più brutto in assoluto, che però da mangiare è buono, che è lo scorfano? Cioè, lo scorfano è veramente brutto, poverino, però è è molto buon
Ah, lo scorfano l'ho mangiato. Sì, mi sembra di ric ma guarda che la murena mi sembra un serpente demoniaco, tre tremendo. Una volta sono andata a un negozio di animali che aveva un acquario, in questo acquario c'era una murena. Mamma che roba, terrificante, veramente guarda, non riuscivo a guardare.
La murena è orrenda. Sì, ma c'è gente che se la mangia. Mh. Ah, che schifo. No, no, no, è come un'anguilla, praticamente. È una specie di <chuckles> è v sì, un po' un dinosauro, è vero.
No, ma c'ha 'sta faccia da mostro, sembra un mostro preistorico. Mostro preistorico, mo ne esce dall'acquario, avevo paura che uscisse dall'acquario, cioè, delle cose
Eh, tu pensa che bello, metti la manina dentro un buco, dici: "Ah, che bello." <laughs>
Eh me la fa fare la mu proprio la murena, cioè. Ho ca ha accarezzato anche il coccodrillo con tutta la bocca legata a Cuba, coccodrillino baby, e mi faccio uccidere dalla murena. No, no a caso però la murena.
<laughs> E basta, eh vabbè. Vabbè dai, niente, non ci possiamo incontrare allora, perché tu solc solcherai <chuckles> tu sarai lì per aria, e io sarò sott'acqua. S <chuckles> dai, va bene. E
<laughs> Ti porto con te, farò il corso mi e ti porto con me a far Brutta f

Eh! Eh, sì. Per forza, poi non è che vai da sola, eh. Eh, ma sei vicino a nea a un istruttore, poi ti insegnano come fare. Penso che non sia una cosa così <laughs> no se <laughs> ma non c'entra niente, secondo me, ma no!
Giusto. No, però avrei paura con le bombole. Mhmm, poi fu beh, dicono ma poi fumo, rimango stecchita. No dai. <chuckles> Rimango stecchita muoio, dai. Ma hai provato a fare un'immersione con le bombole?
No, con le bombole mai. Però, vabbè, è mhmm, sì non se senza bombole, a ua a guardare i pesciolini sotto, sì. Però, non con le bom esatto. No, no, snorkeling.
In apnea? Cioè, ma tipo snorkeling o proprio di apnea? Ah, snorkeling anch'io avevo fatto col tubetto una volta. Le pinne. Sì, quello bello, è bellissimo. Se hai dei bei pesci è bellissimo. Io mi ricordo che una volta ero Marsa Alam
Com'è? È bello, dai! Eh, beniss Ma, sì! Uh, che bello.
eh, però non andavo oltre la barriera colle corallina o annegavo,
Perché c' erano i squali. <chuckles> Giusto per evitare gli squali.
No, ma poi, lo sai, son potuta andare a 2 metri di metri di strapiombo sotto, già morivo di paura, quindi no. Ah, no, ma figurati.
Ah! Cioè, tu ha hai le vertigini a c come me, però o nei confronti delle n delle mu
No, non è vertigine ho paura dell'acqua, se non so nuotare ce rimango rimango morta.
Ah! beh, ma uno può anche fare snorkeling con una specie di giubbotto un galleggiante.
No, guarda, sapere che ci sono metri d'acqua sotto, na o no, no.
Eh, ma se galleggi, è come per i bambini, ci sono i di tipo un gilet galleggiante <chuckles>
E se galleggio, e se e non galleggio? Lì è lì che diventa i problema, se galleggio.
Ma sì che galleggi! Come fai a non galleggiare? È impossibile.
Eh, vabbè, guarda, mi sa che non lo scopriremo mai. No, dai, non lo scopriremo mai.
No, dai, prova prova. Io voglio provare una volta. Non nel fondo, fondo. Mh?
No, però ti dicevo: lì c'era un ponticello che passava sulla sulla acqua, ma solo a guardar sotto c'erano di quei pesci di quei colori, che ne so, tipo giallo con le strisce blu. Tante le cose meravigliose guardare.
Che bello. Mh-mh. Sì, come tu li vedi solo nei nel gli acquari di solito, quei pesci lì così belli, tropicali.
I o se no, n vabbè, sarebbe bello c'era una volta una conversazione del respirare sott'acqua, perché deve essere bellissimo andar giù. Cioè, avevo visto delle foto una persona conoscevo tempo fa, faceva sub e aveva fatto delle foto sotto, tutto il mondo, i coralli, tutte queste cose. Bellissimissimo, dai, veramente stupendo.
Mh-mh. Vero? Mh-mh. Che bello. Ma fantastico. No, ma io io mi ricordo che tantissimi anni fa, sono annata a Lampedusa, ma proprio ero bambina, eh, ehm, e c'era la Madonna sommersa.
Mh. Eh. Sì, sì, sì.